อืม ค่ะ เราเหมือนแบบพยายามจะเก็บนั้น ๆ ให้ได้ แล้วก็เหมือนจะเน้นอ่านข้อสอบ ในช่วงที่เป็นตอนเรียนน่ะ เราคิดแค่ว่า เราทำยังไงก็ได้ขอให้สอบผ่านน่ะค่ะ มันกลายเป็นว่า เราชอบจำแล้วก็ไปสอบ มันก็ออกคะแนนมาได้ดีค่ะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ สิ่งที่เราจำอะ ตอนเนี้ยเราลืมไปทั้งหมดเลยค่ะ มันเป็นแค่การจำช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อที่จะได้เอาความรู้ตรงนี้ ไปสอบข้อสอบแค่ผ่านพอ
<chuckles> อืม เออ ไปสอบอย่างเดียว อ๋อ เน้น เน้น เน้นสอบผ่าน เน้น เน้นสอบผ่านใช่ไหม แต่เราอะ เราเป็นคนที่เรียนไม่เก่ง แต่วิธีการจัดการให้ตัวเองสอบผ่าน คือ อันไหนที่ เอ่อ เกรด 4 แบบ ไม่สิ เขาเรียกว่าไรไม่รู้อะ ที่แบบมันจะมี 3 4 2 1 อะไรเงี้ย นึก นึกภาพออกใช่ไหม แล้วก็ไปคูณเกรดเอา อย่างเงี้ยค่ะ เออ อันนั้นเนี่ย อันไหนที่แบบมันเยอะ ๆ อะ เราจะขยันอันนั้น เพราะว่าเวลาคูณแล้ว เวลา เอ่อ ออกมาเกรดเฉลี่ยแล้วมันจะสูง นี่ เทคนิค ๆ เราอะใช้วิธีแบบนี้
ใช่ ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าจะออกมาใช้ ถูกต้องเลยค่ะ อือฮึ ค่ะ
ดังนั้นแต่พอพูดถึงเรื่องนี้อีกอันหนึ่ง คือเรื่องราว หรือพิเศษอะไรที่เราจำเกี่ยวกับครูคนนั้นได้อะค่ะ สิ่งที่เราจำได้เลย จ จนถึงทุกวันนี้ ตอนเนี้ยท่านเพิ่งเสียไป ไม่ ไม่นานนี้เองค่ะ ชุดของท่าน ท่านชื่อว่า คุณครู กลีบบัว ชื่อโบราณไหม? อะ
อืม อุ๊ย ค่ะ อืม อืม โบราณมากค่ะ ชื่อแบบรู้เลยว่าไทยมาก
กลีบ กลีบบัว <chuckles> เออ แล้วแกสอนภาษาไทยด้วยนะ ก็สอนคณิตศาสตร์เราด้วย เขาเป็นคนที่ ชอบ ใส่ชุดสีม่วง มาก
อือฮึ